Oh, iya, Kak, aku mau cerita nih dan curhat sedikit sama kamu, ya. Dan aku harap kamu bisa ngasih saran terbaik buat aku nanti.
Oh, boleh boleh. Kenapa tuh?
Oke, jadi aku tuh kan suka belanja online ya, eee, belanja offline juga sih sebenarnya. Eee, dan sebenernya tantangan terbesar tuh ketika belanja online, ya. Jadi kalau misalnya belanja online, itu tuh aku sulit banget untuk menentukan kualitas barang saat berbelanja. Jadinya aku tuh kayak lama banget baru mu baru mau check out gitu. Jadi aku bener-bener kayak memastikan kalau barang ini bagus nih, tapi cuman kadang ya akhirnya kan di marketplace online kan banyak banget barang ya, bahkan barang serupa pun ada juga, tokonya pun macam-macam, yang jual barang kadang sama semua, gitu. Nah, aku tuh kayak susah gitu untuk menentukan kualitas barang yang terbaik, gitu. Yang sekiranya aku beli itu nggak menge mengecewakan dan enggak bikin aku kayak, eee, ya rugi, gitu loh, eh. Eee, gimana sih caranya supaya tahu kualitas barang saat aku tuh berbelanja, terutama belanja online?
Oke, paham. Iya iya iya. Oke, aku paham sih. Emang ini jadi satu, eee, masalah yang bisa terjadi di saat justru kemudahan transaksi itu semakin mudah, semakin seamless, gitu ya, karena, eee, ada risiko yang memantau seperti kualitas produk, mmm, keaslian produk dan lainnya. Dan sebenernya kamu salah satu pembeli yang cerdas sih, karena, eee, se kamu juga mempertimbangkan banyak hal, gitu, dan, eee, mempertimbangkan berbagai, eee, konsekuensi ketika ingin membeli, eee, barang. Jadi itu satu tindakan yang smart sih sebenarnya. Nah, kalau kamu sendiri tuh biasanya sering beli apa sih di, eee, online?
Iya. Mmm, makasih. Oke. Oke, macam-macam sih, Kak, sebenernya sesuai dengan kebutuhan aku aja. Eee, jadi tapi yang paling susah ya buat ditentukan kualitasnya ini selama ini ya, biasanya tu baju sama alat elektronik. Biasanya itu sih yang susah, Kak. Dan, iya sih, selama ini yang aku terkendala biasanya di situ sih, alat elektronik sama baju yang kadang susah banget nih buat menentukan kualitas barangnya. Kadang datang itu jelek dan aku mau enggak mau harus retur barangnya, gitu.
Iya. Oh, oke. Betul. Iya. Oke. Iya sih, bener. Karena kalau, e baju itu sendiri berkaitan dengan potongan juga. Belum tentu potongannya cocok dan berkaitan dengan bahan juga. Apa yang ada di gambar kan, sebenernya belum tentu, eee, bisa kita rasakan secara langsung di kulit, ya. Begitu juga dengan mhm.
Nah, betul banget. Heeh, kadang kan gambarnya, foto produknya tuh berlebihan banget, ya. Kan kayak udah keedit ininya, udah ada editan, belum lagi peralatan fotografer yang mumpuni, sehingga keliatannya kayak luar biasa, gitu kan. Nah, kadang suka kemakan sama itu, kadang juga kayak size guide-nya kan juga, eee, awur-awuran, ya. Kayaknya, "Oh, kayaknya ini," ini datangnya jelek, ternyata. Entah jahitannya, entah kualitas bahannya, entah juga size nya yang ngawur. Mungkin kesalahan produksi, kan kadang ada juga kayak gitu, ya.
Iya, betul. Betul. Oke. Iya iya iya. Oke. Iya, betul betul betul. Itu jadi salah satu kendala juga ya, ketika belanja online, ya. Dan, kamu sendiri tuh, sebenarnya ketika mempertimbangkan untuk membeli atau check out produk, itu kan kamu bilang tadi check out-nya lumayan lama tuh, prosesnya. Apa aja tuh yang kamu lakukan ketika, eee, proses check out itu? Apa aja yang kamu cek?
Mhm. Iya, mmm. Oke, jadi, biasanya, ya, aku, tuh, cari kata kunci di pencarian yang ter ini, kata kuncinya bener-bener kayak detail, gitu, ya. Misal, kayak, eee, baju, ya, baju koko, gitu. Baju koko tipe, eee, yang apa kemarin yang ramai, ya. Ya, itulah. Pokoknya, ada baju koko, warna apa, gitu, kan. Terus, kainnya dari apa, akhirnya. Jadi, aku kayak detail, biasanya di situ. Terus, kan, muncul banyak, ya. Nah, aku biasanya kasih love-love dulu, nih, favorit-favorit fruit. Terus, kan, terus aku kayak lihat foto produknya, bandingkan sama, eee, feedback-nya kayak gitu, kan, kadang. Terus, juga lihat berapa penjualannya, sama deskripsi produknya, sih, biasanya kayak gitu. Jadi, emang kayak detail banget, dan mungkin karena kayak saling suka ngebanding-bandingkan, akhirnya makan waktu banyak, gitu, Kak. Dan, di favorit pun, jadi banyak, bisa 20, dan akhirnya nanti setelah 20, eee, buka lagi. Buka lagi, kan, kita dikasih feed lagi, ya, sama mereka, kan, a algoritmanya apa dicari, ya, akhirnya pilih-pilih lagi, pilih lagi, enggak selesai-selesai. Habis, ketika mau menentukan pun akhirnya, kan, pilihannya banyak, akhirnya, ya udah, akhirnya, prosesnya ngulang lagi nih di-screening lagi, kan. Dari misalnya udah ketemu 40, screening setengahnya 20, habisnya 10, baru sampai ketemu 1, kayak gitu yang mau dibeli, gitu.
Oke. Iya. Oh, paham. Iya. Betul. Oke. Iya. Oke, iya. Aku paham, sih, dan sebenernya itu langkah yang baik banget, dan langkah yang pinter banget untuk melakukan pembelian, dan ngecek secara detail soal apa yang ingin kamu beli. Jadi, eee, meminimalisir, ya, resiko ketika belanja online. Tapi, sebagai tips tambahan nih, biar kamu bisa nyari kualitas yang baik ketika berbelanja, terutama di online, ya. Saranku coba untuk, eee, jadi detektif sedetail mungkin, sih, seperti yang udah kamu lakukan juga. Cuma, mmm, memang kita di era sekarang, tuh, enggak boleh untuk percaya rating 5 secara, atau bintang 5 secara, eee, dipercaya bulat-bulat, gitu, ya. Itu karena itu bisa jadi bot atau fake order sebenernya. Jadi
Heeh. Iya. Iya. Betul lagi, heeh. Wih, bener juga.
Coba untuk langsung klik tuh, kolom review di misalnya kayak e-commerce. Terus kamu coba pilih filter dengan, eee, komentar atau review dengan foto atau video. Nah, dari situ kamu bisa lihat tuh, foto asli dari pembeli lain, bukan foto studio yang emang udah dipercantik banget, ya. Terus kamu juga bisa cek review bintang 1 dan bintang 3-nya dia. Karena bintang 1 itu bakalan ngasih tahu tuh, cacat fatal apa yang biasanya terjadi. Mungkin karena pengiriman, karena memang barangnya rusak, kurang kurang quality control. Nah, bintang 3 itu biasanya review yang paling jujur sih, tentang kualitas, eee, barangnya. Jadi, kalau kamu bisa mentoleransi komplain-komplain yang ada di bintang 3, berarti barang itu aman buat dibeli, tuh.
Iya. Heeh. Oh. Oh, gitu. Kalau bintang 2 gimana?
Nah, kalau bintang 2, itu sebenarnya lebih ke, eee, komplainan yang, bisa dibilang, eee, k hal-hal yang enggak bisa de enggak bisa diterima, ya. Dan itu juga bisa kamu jadikan, eee, pertimbangan sih, sebenarnya. Tapi, eee, kalau kamu juga perlu lihat dari jumlahnya, ya. Jumlah yang terjadi antara bintang 1 atau bintang 2 dan bintang, eee, 5, itu sebanyak apa atau sebesar apa perbandingannya. Itu bisa kamu jadikan, eee, pertimbangan. Kalau misalnya bintang 2-nya cuma sekian 1% dari seluruh bintang 5, menurut aku itu juga udah bagus. Tapi emang paling, eee, bener ud eee, coba cek dari bintang 3-nya, sih. Itu yang paling bisa coba untuk kamu lakukan.
Mhm. Iya. Oh. Jadi aku bisa ngecek dari bintang-bintangnya, ya, kiranya ini tokonya amanah apa enggak, terus barangnya bagus apa enggak, dan juga bisa lihat juga dari video yang dikirimkan sama pembeli lainnya, ya. Jadi aku tahu nih, sebenernya kayak gimana sih, kualitas asli dari barang ini, ya. Wah, oke sih, bener sih nih. Kayaknya aku mem perlu melakukan itu, nih. Dan emang sih, aku kayaknya pernah melakukan itu, dan itu ngebantu banget, sih. Dan, iya, salah satu pembelian aku terakhir ya, itu lumayan waktu itu. Oh, tinggi. Oh, hampir Rp2.000.000 beli elektronik, gitu kan. Terus aku cuma lihat bintang 5 nya doang, dan ini, udah kayak aku percaya karena dia brand-nya bagus, ya kan. Brand-nya bagus, reviewnya bagus, segala macem. Nah, aku enggak ngelihat bintang 1-nya, segala macam. Dateng ke aku ternyata, ya ternyata ada cacatnya. Cacatnya bukan fisik, bukan, apa, di produknya, tapi cacatnya di teknologi dalamnya, gitu. Ternyata ada fitur yang enggak berfungsi. Nah, itu kan akhirnya kan udah aku coba selama berapa, 3 minggu, seminggu, heeh. Akhirnya, 2 minggu enggak bisa. Akhirnya nggak bisa-bisa, akhirnya aku, udah chat kayak tekno, eee, ke semua technical support-nya, segala macem, kan. Akhirnya ya udah lah, aku balikin retur, ke pedagangnya lagi. Dan itu lama banget baru disetujui sama mereka. Debatnya luar biasa, sih, sama platform ini itu. Supaya bisa balik lagi duitnya, kan. Mungkin karena duitnya lumayan ya Rp2.000.000 kayak gitu. Dan fis cacat fisiknya pun, bukan di body-nya, gitu. Tapi di dalemannya, gitu. Apalagi dia brand-nya bagus. Brand-nya bagus, juga banyak yang pake, penjualannya oke, dan banyak konten kreator juga nge-review. Nah, habis itu bingung bingung, kayak digantung terus kan. Akhirnya, aku ngecek tuh, bintangnya, bintang 1-nya. Ih, ternyata lumayan yang komplain, kayak aku. Kejadian beberapa yang emang jelek, 1, 2, 3, bintang 1, 2, 3 nya ada. No 1, 2 nya ada. Gitu, dan, setelah aku kayak screenshot itu masih ngelihat, ini baru deh disetujuin. Kayak gitu, Kak.
Betul. Iya. Betul. Nah. Oke. Wah. Oke. Oke. Iya, ya ya. Iya, betul. Heeh. Oke. Wah, itu sangat disayangkan sih sebenernya. Tapi semoga dengan tips tadi itu, kamu nggak ngalamin hal yang sama lagi, ya. Dan yang lainnya mungkin, eee, ketika kamu belanja, apalagi untuk barang-barang yang berhubungan dengan, eee, pakaian dan lain-lain, mmm, sebenernya kamu bisa coba untuk mengurangi resiko barang palsu atau yang kualitasnya rendah, dengan ngebantesin tokonya dulu, tuh. Kalau kamu tipe yang cemas sama kualitasnya coba, eee, berhenti dulu untuk belanja di toko yang labelnya star seller, yang biasanya harganya memangnya miring, sih. Dan kamu bisa filter tuh pencarian kamu, cuman ke buat official store, Shopee, e eee, yang berlogo atau bertanda mall, gitu. Kan biasanya mereka punya offline store-nya tuh, dan <snorts> kamu bisa coba cek juga ke offline store-nya dan, eee, bisa cek-cek, eee, barangnya ketika mungkin kamu emang lagi lewat, dan kamu bisa check out itu di online. Karena biasanya harganya bakalan lebih murah kan kalau di online, gitu, jadi bisa coba dilakukan itu sih.
Iya, ya. Mhm. Ah. Betul. Iya. Oke. Iya. Nah. Betul betul. Heeh. Wah, betul juga lagi. Heeh, betul, Kak, betul. Iya, cuman yang tadi yang pengalaman aku terakhir itu, itu udah beli di mall dan official store, jadi trauma sih. Jadi, aku kayaknya bener-bener yang paling betul, tepat, kayaknya harus lihat bintangnya sih memang. Walaupun mall atau official store, masih bisa nakal gitu mereka. Eee, jadi kayaknya dan aku kalau misalnya toko offline ya susah sih, karena aku di desa, Kak, jadi di kotaku juga kota kecil, kabupaten ya, jadi nggak semuanya ada gitu. Jadi emang harus terpaksa sudah online semua gitu, yang barang-barang menarik dan viral-viral itu. Nah, terus bener sih kata Kakak tadi, apa ya, barang-barang kw itu menurut aku takut sih kalau misalnya nemu barang kw, barang-barang jadi-jadian, tapi dia ja jualnya, barangnya ori, gitu ya. Nah, itu juga sih salah satunya dan paling ngeselin juga kalau misalnya ketemu dropshipper kayak gitu, Kak. Dropshipper ngaku-ngaku gitu, har harganya, eee, kelihatannya murah, tapi sebenarnya lebih mahal dari dia tempat ngambilnya, gitu kan. Nah itu sih, dan biasanya dropshipper juga kan ngirimnya agak lama yah, itu sih, kadang aku malesnya juga sih menemukan barang-barang yang kayak berkualitas gitu di belanja online, kadang.
Iya, betul. Oh, oke. Oh. Iya ya ya. Nah. Oke. Tapi, eee, sebenarnya langkah yang kamu lakukan sampai sekarang tuh, udah menjadi langkah yang keren banget untuk meminimalisir, eee, resiko yang terjadi dari belanja online ,ya. Jadi kamu tinggal lanjutin aja sih.
Iya. Oke. Oh, gitu ya, Kak. Oke deh, baik, Kak. Makasih banyak ya waktunya, kamu udah mau dengerin aku dan saran dan masukannya oke banget kok. Nanti aku coba terapkan secara perlahan, ya. Sekali lagi, makasih.
Siap, sama-sama.